อืม แต่เราก็พยายามจะทำอาหารที่เป็นแบบอาหารพื้นเมืองนะ ให้แบบ ให้ลูกให้สามีกินน่ะ เพราะเรารู้สึกว่า ถ้ากลับไปอะเราก็ต้องอยากกินอย่างงี้แน่นอนอะ ก็คือต้องแบบให้ลูกกับสามีต้องกินเหมือนที่เรากินได้ ใช่ เออ
อืม อืม อืม ค่ะ ค่ะ อืม ๆ ๆ ลูกต้องให้ได้อะ อา เข้าใจ เรา สามีเรากินยากหน่อย เพราะเขาเป็นต่างประเทศ แบบเป็น เป็นคนอิสลาม เงี้ยค่ะ เขาจะไม่ค่อยกินอาหารหลัก ๆ หลาย ๆ อย่างที่เป็นคนไทยกินอะ พวกซีฟูด หรืออะไรเงี้ยค่ะ เออ แต่เราก็คือ เรากับลูกนี่คือเราบอก "ลูกต้องกิน ลูกต้องกินตามฉัน ยังไงก็ได้ ลูกต้องปลา ลูกต้องมีกุ้ง" อะไรเงี้ย เออ ก็ เหลือคนเดียวไม่เป็นไร ให้เขาไปกิน หากินเองเอาเองอะ <chuckles> แล้วก็ เนาะ 3 คนยังโอเคอยู่ ก็กินด้วยกัน ไรเงี้ยค่ะ ใช่ เวลากลับไทยไปจะได้กินได้
อืม ค่ะ อืม เออ ค่ะ ๆ อืม อา อืม ค่ะ อา เนาะ อืม เออ ใช่ เรารู้สึกว่าการได้กินอาหารแบบ ในครอบครัว ได้กินด้วยกัน มันแบบว่า อะ มันเหมือน เหมือนเป็นความอบอุ่นอย่างหนึ่ง อะไรเงี้ยค่ะ ที่แบบ มีรสชาติ เออ มันทำให้อาหารมันอร่อยขึ้นจากเดิมด้วยอะ
ค่ะ อืม ค่ะ จริง จริง ๆ ประเทศไทยอะ การที่เอา มีอาหาร แล้วมีกับ แล้วมีข้าวสวยมาวาง มัน จ คือประเพณีนะ มันคือประเพณีหนึ่งนะ มันคือวัฒนธรรมหนึ่งที่คนไทยเป็นอะ ที่เพื่อนอเมริกาไม่มีหรอกมานั่งกินแบบมีช้อนกลาง ใช่ ไม่มีหรอก แต่ว่าความไทยอะ
อืม เออ อืม ใช่ อา ค่ะ อืม นั่งกินด้วยกัน ใช่ ใช่ ส่วนใหญ๋ต่างชาติ เออ เขาก็จะกินแบบจานเดี่ยว จานใครจานมันเนาะ อืม ค่ะ
ใช่ ค่ะ ค่ะ ตัก ๆ ไปแล้วก็ไปนั่งกินเนาะ อืม วันนี้ขอบคุณมากเลยที่มาแชร์นะคะ
เออ ใช่ วันนี้ โอ้โฮ เช่นกันค่ะ ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ ค่ะ ขอบคุณค่ะ สวัสดี